Ay, pues mira, déjame decirte, yo creo que lo primero es la información. O sea, tienes que buscar inf ir a a lugares donde te expliquen, o sea, la lo que son las redes sociales sí te dan muchas ideas, pero yo soy de a lo mejor, como estoy con de la escuela antigua, soy de la idea de ir y preguntar, ¿no? Entonces, ah, exactamente, sí. Entonces, mi consejo es que tengas un jardín de bajo mantenimiento, porque a veces tienes mucho trabajo, entonces, si se te seca un cactus, pues ya hay que preocuparse por ahí, ¿no? Entonces, yo creo que en estas, <chuckles> unas de poco mantenimiento, que se vean bonitas todo el año y que sean superfáciles de cuidar, que no te lleve mucho tiempo el podarlas, por ejemplo, porque tienes que podarlas, tienes que darles ese esa forma. Eh también, si tu lugar es pequeño, pues, no puedes dejar que crezca un árbol, entonces.
Claro. Sí. ¿Con quienes venden plantas? Okey. Sí. Sí. <laughs> Ajá. Sí. Claro, que sea algo adecuado, ¿no? Para el espacio que quieres poner, ¿no? Y, como dices, que sea sustentable, que, que no vayas a vivir nomás para eso, y ya no tienes tiempo de nada más.
Así, exacto amiga. Exacto. Entonces, hay muchas plantas muy este, es que depende tu gusto, ¿no? Si te gustan las hojas, debe haber alguna por ahí de hojas que sea muy de mucho más, de poco mantenimiento, porque, alguna vez tuve palmera, la palmera no es así como de muy buena, es muy difícil de cuidarla, de hecho, si no la cuidas, se rápido la ahogas o rápido la secas, ¿no? Entonces, las palmeras, ajá, a veces son deli muy delicadas.
Ajá, me encantan. ¿Como cuáles? ¿La palmera? Sabes que yo no tengo jardín, porque vivo en un departamento, pero tengo una jardinera, y la rehabilité en después de la pandemia. Y lo entonces, le quité toda la tierra, es bastante grande la jardinera, y lo que puse fueron macetas. Y yo tengo estas palmeras, en en macetones grandes de barro, y son muy nobles.
Ajá, ajá. Exacto. Pues, yo creo que definitivamente debe ser el lugar o el tipo de sol, porque tiene mucho que ver la sombra. Si el departamento que tienes tiene una sombra y medio sol, eh puede ser que tengan buenas condiciones, pero a veces, si les da mucho el sol
Sí, porque en la tarde les pega el sol.
y en y luego les da sombra, entonces seguramente.
Pero arriba tienen el techo de la jardinera de mi vecino de arriba.
Exacto, entonces, eso le ha dado como ese poco de sol, poco de sombra, porque si tú las pones al sol, las achicharras completamente. Entonces
Se hacen amarillentas, ¿no?
sí, se llegan a morir, y también los pinos. Entonces, yo soy más de recomendarte el tipo suculentas, que son de poco mantenimiento, que son de las hojitas carnosas, por ejemplo. Deja, te apunto les
Ajá. Ah, yo tengo una de esas, que se llama Jade.